Đúng rồi! Coi là một mũi tên là trúng mấy đích luôn ấy!
Ừm. <laughs> Đúng rồi nè. Bữa nào thử nha, bữa nào thử cách này nha! Còn ở nhà á, bạn có phải thường ừm, thường công việc sáng tạo á bạn, thì mình có để ý là những bạn làm công việc sáng tạo cũng hay mang việc về nhà lắm, với lại á, cái cái cái, kiểu, tính chất của tư duy của não bộ dành cho sáng tạo, nó hay đến bất thình lình. Thì bạn có đem công việc về nhà hông? Làm tại nhà hông?
Ừ. Ô kê luôn, thấy hay đó! Ờ, thật ra thì, ờ, nói không á thì là nói dối, nhưng mà nói có thì chắc là cũng có một ít á. <laughs> Mình có đem về một ít thôi. Ừm.
Ừm, ừm, như vậy thì ở nhà á, ở nhà là bạn có bị mất tập trung, bị gián đoạn hông, hay là khi ở nhà thì bạn tập trung tốt hơn?
Chắc là có nhiều hơn ấy chứ, tại vì á ở trên công ty á là mình không được xài điện thoại, đúng hông? Mình chỉ được xài trên máy tính thì mình sẽ coi mạng xã hội thôi. Nhưng mà ở nhà thì mình có cái điện thoại kế bên á bạn, cho nên khi mà nhận được cái thông báo hoặc là những cái dòng tin nhắn từ những người bạn của mình á, thì mình ngay lập tức mình chộp lấy luôn và mình trả lời liền, đó, mình đâu có để cho người ta suy nghĩ hay là để cho người ta chờ gì đâu, mình cứ nhấp vào. <laughs> Đó, cho nên là khi mà mình quay lại á thì, trời ơi, mình thấy là tại sao đúng rồi, kiểu như là, nó lố thời gian của mình luôn! <chuckles>
Ủa, vậy hả? Ừm. Ờ. Ờ. <laughs> Nó lố một khúc thời gian rồi ha. Ừm. Mà ở nhà đó, khi mà bạn cần cái thời gian làm việc sâu thì ngoài cái chuyện là bạn mang một ít thôi, hồi nãy mình mới vừa nghe bạn nói là chỉ có một phần công việc là mang về nhà, thì cái chuyện mà khó, ưm, khó d khó tập trung trong cái, ơ, lúc ở nhà đó thì nó có ảnh hưởng gì đến những cái hoạt động chăm sóc cá nhân hông? Ví dụ như là bạn học thêm một kỹ năng nào đó hoặc là, ừm, bạn giải trí mà như là thiền hay là tập thể dục này kia đó, thì nó có gián đoạn nó gián đoạn có bị gián đoạn bởi những cái tin nhắn hay là những thông báo hông bạn?

Chưa luôn. <laughs> Tại vì á, mình thấy á là có cũng được, không có cũng được, nhưng mà nếu như mà không có thì thật sự mà nói nha thì ai mà chẳng buồn, đúng hông? Ví dụ như là bạn nhận được thưởng rồi thì bạn đâu có muốn là tháng sau bạn không nhận được nữa đâu. Nó, kiểu như là, một cái ví dụ nó nó hóm hỉnh hơn một chút là bạn đang ở cái vị trí top đầu, thì bạn sẽ không bao giờ muốn rời khỏi cái vị trí đó cả. Ừm.
Ôi trời! <chuckles> Ừm. Đúng rồi. Ừ. <laughs> Nhưng mà hiện tại cái thời điểm này á là bạn vẫn bị cám dỗ hơn bởi những câu chuyện râu ria xung quanh hơn là cái phần thưởng mà do công ty trao lại cho bạn giờ thành tích, phải hông? Ừm, mình mình có thể tò mò sâu thêm một chút nữa là cái ở chỗ làm á, thì bạn tự chủ động, ưm, bị xao nhãng hay là do có những người xung quanh, người ta quá nhiệt tình, hồ hởi lôi kéo bạn vào những cái chuyện phiếm đó.
<chuckles> Đúng rồi. Đúng rồi, đó. Trời ơi, chắc là cả hai luôn á bạn. Giống như là mình có chia sẻ ban đầu á là mình không có kiểm soát được bản thân, mình cứ nghe mồ hóng một chút xíu là mình cứ nhảy qua, đó. <laughs> Rồi á hả, ừm, có những lúc nha là mình những cái suy nghĩ trong đầu của mình nó hiện nó hiện lên luôn ấy, mình không biết lý do tại sao là mình suy nghĩ như thế luôn mà gi nó giống như là déjà vu á bạn. <laughs> Đó, ừm, có những hôm á là mình coi lướt mạng xã hội nha, ừm, thì mình thấy cái vấn đề này này nó cũng không có gì to tát cả, nhưng mà mình lại cứ suy nghĩ về vấn đề đó hoài luôn.
<chuckles> Ừm. <laughs> Ừm. Ừ, <chuckles> mình hiểu rồi. Ừm.